जी जी, जी, जी, लेकिन जब से उनसे मेरी मुलाकात हुई, तब से जब 4 साल में जो परिवर्तन हुआ है, तो उनका जिस तरीके से सपोर्ट रहा है, कि मैं जैसे कन्फ्यूज़ भी होता हूँ, तो वो आके बोलते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ होगा तो मैं सँभाल लूँगी।" या ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे भी कभी-कभी
हुँ, जी, जी, जी। जी, जी। हुँ, जी। हुँ, जी। जी, एक उद्देश्य मिल जाता है, हाँ जी।
बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो ऐसे लोग जीवन में बहुत आवश्यक हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है आपके भी जीवन में कोई ऐसा है जो मदद करता है या फिर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अ, मेरे जीवन में तो मेरी माँ हैं, है ना? और साथ ही में मेरी गर्लफ्रेंड भी। तो जैसे हाँ जी, अ, माँ तो मतलब सबकी ही ऐसी होती हैं, है ना? मैं अपनी माँ को सब बताता हूँ, ठीक है? मेरी मम्मी जैसे टेक्नोलॉजिकल मामले में अपडेटेड हैं, है ना? हाँ म बाकी पिताजी को नहीं बताता हूँ कभी-कभी। पिताजी को ये भी नहीं पता कि ड्रोन मेरा है। <laughs> जी, वो तो उनको तो ये पता है किसी दोस्त का ले रखा है मैंने। अ, तो हाँ जी, अपनी माँ को मैं सब बताता हूँ, जैसे मम्मी भी पूछती हैं कि कोई ऐसे फायदे वगैरह हैं इसके? तो देखिए, अ, जैसे जब आप कुछ नया-नया लेते हैं ना इंसान, तो पहले उसको सीखता है और कहीं न कहीं ड्रोन उड़ाना एक काफ़ी ज़िम्मेदारी भरा काम है क्योंकि आज देख ही रहे हैं, आजकल अ, क्या चल रहा है भारत में। अ, ऐसे मान लीजिए अगर गलती से भी किसी रेड ज़ोन एरिया में मैंने वो कर दिया, एंटर तो काफ़ी बड़ा मतलब जुर्माना, साथ में जेल वगैरह भी हो सकती है उसकी।
हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्क अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ओहो। <chuckles> <chuckles> हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जुर्माना भी और अ, हो सकता है आपका ड्रोन भी चला जाए, ऐसे भी <chuckles>
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बट 1 चीज़ काफ़ी मतलब मेरे ड्रोन में अच्छी है कि मान लीजिए अभी आप एक ऐसे मतलब खुले एरिया में उड़ा रहे हैं जहाँ पे अ, ग्रीन ज़ोन है, है ना? उसके बाद सामने रेड ज़ोन जब आता है ना? आप ड्रोन को थ्रॉटल दीजिए, मगर आपका मेरा जो ड्रोन है, उस एरिया में एंटर ही नहीं करता है। वो एकदम जाकर बॉर्डर पे रुक जाता है, ये एक अ, सेटिंग है, जो कि बहुत लोग ऑफ करके उड़ाते हैं, बट नहीं, मेरे अंदर इतना वो नहीं है कि मैं ऑफ कर दूँ। मान लीजिए गलती से चल गया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, है ना? जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, हम लोग भी अक्सर जब करते हैं तो वो ऑन ही रहता है क्योंकि हमें आगे भी शूट करना होता है, हमारा काम चल रहा होता है। अगर वो छोटी-सी गलती की वजह से हमारा काम रुक गया तो फिर फिर प्रोड्यूसर हमारे ऊपर चिल्लाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से हम तो मतलब अ, काम के पर्पज़ से तो ऑन करके ही उड़ाते हैं फिलहाल। तो भविष्य को लेकर मतलब क्या कुछ सोचा है? जैसे मैंने कुछ-कुछ सोचा हुआ है, कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मैं और किस तरीके से उसको अ, और बढ़ा सकता हूँ, अपनी स्किल्स को, इसके लिए क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा विकसित देश जो होते हैं, ऐसे कहीं पर गया तो वहाँ पर और अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट मिल जाते हैं हमें देखने को, तो हमें और नॉलेज होती है। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा भविष्य को लेकर सोचा हुआ है, आपने भी कुछ सोचा है? जैसे डाटा साइंस में अगर आप कर रहे हैं जैसे?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, जी, जी, जी। हुँ, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, जी, जी। जी, जी, हाँ जी। जी, जी, हाँ जी। जी, जी, हाँ जी।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 अ